Ja. Ich habe, oft oftmals, ähm, erkennt man das schon ganz gut daran, dass wenn Zusammenhänge, so familiäre Zusammenhänge, ähm, vielleicht erklärt werden oder oder dass sie erklärt werden mit dann d dass dann gesagt wird: „Ah hallo, du bist die Tochter von dem und dem, der der und der ist.“ Das ist so ja, okay, das hätte man jetzt also das das wusste man. Und jetzt wurde es noch mal s in Anführungsstrichen- ohne jemand auf 'n Schlips treten zu wollen- noch mal für die Doofen erklärt.
<chuckles> Okay. <chuckles> Mhm. Ja, okay. Oder das ja, das war eigentlich überflüssig für die, die vielleicht eh schon 'n bisschen mitgedacht haben, sozusagen dann, ne?
Genau, richtig.
In dem Moment, ja, auf jeden Fall. Ja, aber es gibt natürlich sch schon schon irgendwie, ähm ich denke gerade auch so an Avatar, das ist natürlich auch 'n Film, ähm, wo man sich auch 'n bisschen irgendwie so so auch erst reinfuchsen muss oder auch Dune finde ich auch sehr interessant. Da gibt’s ja auch äh, Teil 2. habe ich noch nicht gesehen, aber Teil 1. Ich glaube, das sind irgendwie so das war für mich so 'n bisschen 'n Film, wo ich irgendwie erst gebraucht habe, um da reinzukommen
Glaubst ja?
weil da einfach viel nicht erklärt wurde, finde ich jetzt.
Äh, ja, das das das stimmt. Das stimmt. Man man braucht ja. Aber macht das für dich dann den Film besser oder schlechter?
Mhm. Äh, das ist auf jeden Fall 'n Film für mich, wo ich sage, den würde ich mir vielleicht danach, wenn ich den m einmal gesehen habe, mit ’n bisschen Abstand noch mal angucken, ähm, ob man dann vielleicht eher praktisch diesen Zugang hat oder ich denke, manches versteht man beim 2. Mal dann besser.
Ja, also vor allem Stichwort: „Beim 2. Mal besser verstehen", kommt mir sofort der Film Interstellar in den Kopf.
Ja, den kenne ich auch, genau. Ist ja auch ’n äh, mo wo man auch erst mal bisschen gut, am Ende wird ja dann viel erklärt, ähm, praktisch wie wie ihr Vater ihr diese diese diese Hinweise gegeben hat, ähm, da in diesem Raum oder in ihrem Zimmer oder was das war. Genau, dieses Bücherregal, genau, da wird ja dann viel erklärt, aber das ist was, was auch erst mal schwer zu verstehen ist, so am Anfang, finde ich.
Genau, durch das durch das Bücherregal, ja.